À, đúng rồi, có lột xác về mặt tính cách nha. Sau khi mà mình nghĩ là với cái cương vị là một sinh viên, một tân sinh viên thì mình, ờ, hơi trưởng thành một tí, ấy, đôi khi thì cái phong cách nó cũng phản ánh con người mình, nói chung là, ờ, nó cũng có một chút là năng động đi. Đấy, sau khi mà mình, gọi là, thay đổi về phong cách bên ngoài thì mình cảm giác là tự tin hơn. Ví dụ nhá, đi học ở đại học thì sẽ được đánh son này, cảm giác rất là tươi tắn, hoặc là trang điểm nhè nhẹ, còn ở trường cấp 3 thì làm gì mà được, đúng không? Khi mà mình có vẻ ngoài tự tin hơn, rồi mình cảm thấy là mình đẹp hơn, có khi là mình sẽ tự tin mình giao tiếp với những cái người bạn mới, mình làm quen những cái người bạn đại học mới này. Mà trước giờ nhá, đôi khi đi học ở hồi cấp 3 chẳng bao giờ nói chuyện với những cái bạn khác ở trong lớp ấy. Đấy là một cơ hội để mà bản thân biết được những cái, gọi là, à, kỹ năng giao tiếp của chính mình, hoặc là, ờ, những cái, gọi là, ừm, cái kỹ năng về phối đồ đi ha, nói chung là sự cởi mở hơn với mọi người, đấy. Ngoài ra thì còn học make up nữa, nói chung là nó tăng thêm cái tính tự nhi tự tin của bản của mỗi người với lại là, à, make up thì cũng khiến bản thân mình đẹp hơn, mình cũng rất thích điều đó ấy.
Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm. Ê, mà cái lần đầu tiên mình make up thành công, vừa ý của mình, mình thấy mình xinh hẳn ra thật, <chuckles> công nhận. <chuckles> Và khi mà bạn, à, bạn thay đổi như vậy thì cái chủ đề để nói chuyện với lại những người xung quanh bạn bè này kia nó cũng rộng rãi hơn, chứ hông có bó bó buộc ở trong cái chuyện học thôi, đúng hông? Mình có thể nói về thời trang
Ừm, <chuckles> đúng nha. Ừm. Đúng rồi, đôi khi khen nhau cái áo thôi là có chủ đề rồi.
Ừm, hoặc là cái son, mẫu son đó mới ra, đó, là cũng có chủ đề để nói rồi. Ờ, rồi
Ừm, công nhận luôn, mình cũng đã bắt chuyện với bạn bè mình như thế đấy.
Ừ, <chuckles> mà cái chuyện mà bạn lột xác như vậy á là có gặp phải cái ý kiến hông? Tức là khi mà, ờ, người nhà, bà con dòng họ mà lâu ngày hông gặp á, xong rồi đùng một cái gặp mình thì mình đã là sinh viên rồi, thì họ có nhận xét gì, hoặc là ý kiến ý cò gì về cái chuyện là mình thay đổi đó hông bạn?
Ừm. Ồ! Đúng nha, kiểu như là, ừm, bằng ở xóm ấy thì rất là hay bàn tán dị nghị về, ờ, con nhà người ta khi mình đang trở trở thành chủ đề, chẳng hạn như là khi mà ở nhà là một đơn giản, chả bao giờ bôi son phấn gì cả, rồi là tóc dài thướt tha, dịu dàng. Ừ, nhưng mà mình đại học nhá, mặc quần áo thì có khi còn xỏ giày cao gót, đôi khi người nói đểu mình là "Con này phải đi học không, đi làm trò gì đấy?" Thế là, kiểu, cũng hơi
Ờ. Ờ. <chuckles> Trời đất!
Thì cảm giác, ồ, người ta không thích cái đó, nhưng mà mình chẳng quan tâm, mình chỉ cần thấy là bản thân tự
Ừ, đừng có quan tâm làm vì, tại người ta nói thì đó là cái góc nhìn của người ta mà chứ đâu phải là cơ thể của mình đâu.